Ừm, đúng rồi, có thể mình sẽ thử xem những cái phim điện ảnh á. Ờ, những cái phim đó thì nó ngắn, nó không một ng một tập phim, 1 bộ phim, một một cái tập phim của nó đâu đó cỡ khoảng hơn 1 tiếng đến 2 tiếng ha, thì nó cũng phù hợp với cái thời gian mà giải lao của mình, giải trí của mình. Thì mình sẽ đỡ bị, gọi là, kéo dài cái thời lượng xem ra, và nó cũng sẽ, ừm, gọi như bạn nói là nó rất là cao trào á, <chuckles> vì nếu như mình sẽ đỡ bị sao nhãng để mà khi mình giải trí, ừm, để mình thử nè.
Đúng rồi. Chính xác luôn. Đó, đó, chính xác. Ừm. Ô kê, còn không nữa ừm, thì nếu bạn mê cổ trang Trung Quốc á, thì có thể là bạn tìm lại những cái bộ mà xa xưa xíu á bạn, ví dụ bạn thích mà nữ cường xíu thì là có Sở Kiều Truyện nè, đó, hoặc là Hoa Thiên Cốt nè, đó. Rồi hoặc là, ờm, những cái bộ phim nó na ná thời đó đó bạn, đó, thì nó sẽ, gọi là, nó, đó, có đầu tư về nội dung nhiều hơn. Còn bây giờ thì, kiểu, phim cổ trang nó thường đi theo xu hướng giới trẻ đó bạn, cái nó toàn là nam thần gì đâu mà trắng trẻo, rồi, kiểu, kỹ xảo hông à. Ừm, đúng, đúng.
Wow! Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi, kẻ mắt kẻ đồ vậy đó, rồi nội dung thôi nó hông có chiều sâu, thành ra mình cũng mở lên thì mình để cho nó chạy vậy thôi chứ mình cũng hông thực sự hứng thú. Ừm, ừm.
Chính xác. Bởi vậy, ừm, nên là của Trung, <chuckles> của Trung kiểu, nó vừa diễn thực lực á bạn, nên sẽ đỡ hơn. Mà bạn có thích coi kia hông?
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, trời ơi, nãy giờ á bạn ngồi bạn gợi ý cho mình á những cái cái cách mà giải trí ở nhà mà hông bị sao lãng như vậy á, ngoài ra bạn còn gợi ý cho mình rất là nhiều bộ phim rất hay là mình sẽ áp dụng nè, mình sẽ nhờ nè, rồi mình sẽ đem mang những bộ phim bạn giới thiệu cho mình xem. Thì mình nghĩ là mình sẽ có được cái khoảng thời gian, gọi là, giải trí trọn vẹn để mà hồi phục lại năng lượng nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
À. Ừ. Ô kê. Ờ. Nói chung thì Ừm. Ờ, hổng có gì đâu nha. Ờ, thì cũng gọi những cách đó, dạng thì dạng ở nhà ha, rồi chúc bạn hiểu thêm.